No, allora io, mhmm, paradossalmente, uhm, insieme al percorso con, uhm, la dottoressa sono riuscita ad aprirmi anche con le altre persone e ad essere un pochino più, uhm, chiara. Nel senso che io dicevo, uhm, ho questo problema, ehm, ma non voglio sentirmi attaccata e se alcune persone non lo capivano magari ero, mhmm, diciamo r mhmm, riuscita o o avevo ottenuto quella consapevolezza di me stessa che magari neanche mi interessava più di tanto quello che era il discorso fatto dalle altre persone, se questo discorso andava poi in qualche modo a ledere quella che era la mia persona. Quindi se, uhm, il giudizio espresso non era per aiutarmi e io capivo che non c'era un aiuto di base, ma semplicemente per il gusto di giudicare, lo lasciavo lì praticamente, uhm, sul comò, <chuckles> mentre <tsk> ehm, sì, sì. Sì sì, l'intenzione è tutto vedi. Se invece poi io capivo che c'era un supporto, mhmm, emotivo, magari a volte anche fisico, no, nel proprio sostenerti in quella che è la la tua vita, il tuo percorso di vita, nel migliorarti, nella motivazione e assolutamente la famiglia ha avuto un ruolo chiave, mi motivava tantissimo, mi incentivava, mi ricordava. Questo è importante: ricordare quello che si è fatto si è si si è riusciti a fare prima, perché a volte uno si dimentica magari, ha dei sì, dei progressi. Mh-mh. Sì, dei progressi, delle sfide che una persona si è posta perché magari u uhm, ehm, sta dando un attimino troppa importanza ecco, in questo senso, al nuovo obiettivo, senza poi rendersi conto che magari il monte Everest già l'avevano scalato prima in questo senso, cioè, voglio dire. Quindi magari, uhm, ora darsi come obiettivo una nuova ve vetta va bene, però è importante anche ricordarsi ciò che si è fa si è fatto prima, in modo tale da non sminuire poi quello che si sta facendo ora, assolutamente, e anzi, e dare valore, tanto valore.
Okay. Mh-mh Okay. Sì. E e si riconoscono, no, in quei casi si riconosce c l'intenzione qu dall'altra parte. Mh-mh. Delle tappe che si è fatto, di ciò dei traguardi esatto, dei traguardi che si è riusciti a raggiungere, certo. Mh-mh. Certo. Mh-mh.